Sí, bueno, es medio melancólica, inclusive la la podrás escuchar en algunas de las bandas sonoras de de James Bond. Este, sí. Ah, dice: "El sentir es mi vida", feeling it's my life, ¿no?, y y dice: "Pero tú sabes cómo me siento, es un buen día, es un nuevo día", eh, it's a new dawn, bueno, it's a new dawn, es es un nuevo ocaso, it's a new day, es un nuevo día, em, para sentirme bien, y yo me estoy sintiendo bien, ¿no?, no es así, uf, la letra acá que que la escribió, este, eh, Jaime Sabines, pero <laughs> pero en definitiva es
¿En serio? Ah, okey. Okey. Guau. Ajá. Guau. Oye, es increíble. No, pero Que súper mueve las bases, ¿no? <laughs> No, pero, honestly, o sea, son pocas palabras, pero palabras que te dan ánimo de decir, sí, es cierto, es un nuevo día, están comenzando, ya lo malo que pasó ayer ya pasó, ya no va a regresar, ¿no?
Ujú. Sí. Ah, viejo, vámonos, ahí está, viento a favor, de Enrique Bunbury, también si queremos rolillas así que que nos que nos van a a decir, a ver, este, ya ya tuviste tu caída, vamos a levantarlo, ¿no?, vamos a levantarnos. Así es así es, ah, entonces, sí, hay varias, este, no todas son de dominio público, <laughs> pero pero pues ahí están, y son muy buenas.
Okey. Ya levántate, amigo, ¡levántate! <laughs> Okey. Okey okey. Sí, ahí están. Oye, y, por ejemplo, ¿tú tienes como momentos del día donde dices: "Sabes qué, necesito alguna de estas canciones? <chuckles> O escuchar algo que me levante el ánimo porque, todo ha salido mal", tal vez.
Ah, sí, claro, eh, mira, lamentablemente en en mi área de trabajo, ah, no tenemos no tenemos acceso a a Internet, pero de manera clandestina hemos logrado meter música, <laughs> ¿no?, sí sí sí, no, ah, ¡oh viejo! Y y luego, bueno, ah, no soy multitarea, pero cuando cuando pongo una cancioncita así, relajadona, no sé, si quieres tú, todo a pulmón, eh, eh, ¿no?, este, a la hora inclusive porque mi trabajo también tiene momentos en los que hay que hacer chamba física, no todo es, este, teclado.
Ajá. ¿Cómo crees? <laughs> Importante importante. No, es que es necesario, a veces. Ajá. Sí, claro. No, todo es estar ahí sentado, okey.
Así es, entonces, te mm, em, de nuevo, por azares del destino, un estéreo terminó en en el en nuestra área. Entonces, es hay una parte abierta como un almacén, y ponemos la la la el minicomponente este, le subimos a todo el volumen, y ahí estamos cantando como la Chimoltrufia, ¿no?, pero felices porque porque
Ajá. Ajá.

Sí, claro, en definitiva. Ahora, eh, de hay hay hay más. Por ejemplo, podríamos irnos a, am, ¿qué te gusta? Ah, ¿Beautiful Day? No, perdón, Beautiful Day, ta, mm no perdón, ah, ¿cómo? A ver <laughs> es <chuckles> a ver, eh, sí, ¿no? ¿Déjà vu? No, no, perdóname, perdóname. Es es es la, es, eh, es hay un, am, la banda de Am, ay, no puede ser, no puede ser, mi cerebro. Es es es es la de, a ver, birds flying high, you know how I feel Feel- Feel Good.
Oye ajá. Ajá. Ah, caray. <laughs> <hiccups> Es buena. <laughs> Sí, sí, e es buena, este, sí, o sea. <chuckles> La acabamos de analizar, ¿no? <chuckles> Sí. Ah, caray, va de nuevo. <laughs> Tú puedes, tú puedes. Aquí te apoyamos. <chuckles> Feel Good, mm, la de
A ver es, ah, Birds flying high, you know how I feel, rob <humming> and I mean. ¡Ay!
Ah, om ¡Ay! Es la e ¡ay!, yo me acuerdo 2 de de Zinc, creo se llama o de Gorillaz.
Ay ya yay, madre de mi vida. Es Feeling Good, Feeling Good. Ah, Feeling good, y y tiene varias <chuckles> No, no, no, vi eh, la de esa es la de Feel Good Inc. de de Gorillaz, que también está chida, por cierto. No la vamos a desechar así nomás porque porque no es la que me estaba acordando, pero esa también me gusta mucho. Es medio melancólica no. Ah, okey, okey.
Ah, Feeling Good. Ah, okey. <chuckles> Yo dije, ¿Feeling Good de Gorillaz? Órale. <laughs> Ajá, el Oh <laughs> Ah, okey, esa canción no la conozco. Eh, cuéntame cuéntame, ¿de qué trata?

Exactamente, ¿qué sucede?, no lo sé. Quizás un psicólogo pudiera orientarnos, pero con Por ejemplo, cuando estamos trabajando en equipo, no sé, en la recepción de una mercancía que a veces nos toca mover hasta, ¿qué te gusta? 4, 5 toneladas de de algún <laughs> <laughs> Ay, perdón, es que a veces llega llega papelería, por ejemplo, y y entonces, pues hay que mover, ¿qué te gusta?, son unas 3 toneladas de hoja blanca, ¿no?, <laughs> entonces, cada cajita pesa unos 30 kilos y y No, viejo, y entonces te pones la musiquita, y y te lo juro, hacemos una cadenita, los los los que intervenimos en el proceso y, em, uno a otro y con la cancioncita relajados, uno canta, el otro bromea, fomenta mucho esta esta situación, relaja la situación, y en lugar de estar pensando que tenemos que mover esto, que que quien quite no es ni nuestro trabajo, estamos cantando.
¡Okey! ¡Wao! Okey, de un tan tantito, ¿no?, qué tanto es tantito. <laughs> Sí, bien relax mi trabajo, ¿eh?, bien relax. ¡A su mecha! Ah, sí, no. Oye, si hace falta. Sí, más o menos, no. ¡Guau! Y ya. Sí, la cooperación. Sí, ah, nos faltan otras. Okey, no, y se hace ameno, ¿no?, ¿sabes?, perdón la comparación, pero, se me imaginaron a los, este, a los enanitos de Blancanieves. Ay ho, ay ay ho eh, yo creo que sí, ¿eh?, definitivamente. Oye, pero está genial, la verdad, me parece increíble cómo la música puede manejar las emociones tan increíbles de las personas. Incluso, lo vemos, ah, no solo cuando te animas, ¿no?, sino, ya sabes, en el momento que te rompían el corazón, y ya tengo ganas de escuchar música triste para llorar más a gusto, ¿no? <laughs>
Sí, claro. <laughs> ¡Heigh-ho, heigh-ho! Bueno, pues, oye, por eso les funcionaba también a ellos, ¿no? <laughs> Sí. ¡Ay, claro que sí! O sea, 2 tequilas y y me voy a em emborrachar, eh, y me la voy a curar "al estilo Jalisco", dijo José Alfredo, ¿por qué no, viejo?, o sea, hermano, claro que sí. Y luego luego esta esta situación de la música está bien rara, porque hasta las canciones que son tristes te ponen de buen humor. <laughs> No sé, <laughs> ese es como el el el bandita, así como como un curita que te pones, ¿no?, a la a la herida.
Vámonos, ponme al Chente. <laughs> ¡Hijo mano! <laughs> Vámonos. Ajá. Sí, mm, sí, sí ha pasado. <laughs> Sí. Sí, así, bien a gusto, te sacan todo el dolor y órale, a disfrutar la vida, compadre, porque solo hay una. <laughs>
¿Cómo no?, ¡claro que sí!, ta Porque también también de dolor se canta y y ayuda y ayuda.
Y se disfruta, ¿cómo no?
La la música, las la, bueno, hablando de de canciones alegres, si tú quieres canciones tristes, pero la música siempre Ujú. No sé si, a todos los mexicanos, pero, casi casi, es es parte del de nuestra cultura, y y se vive la la, m No me importa si cantas feo, no me inco a mí no me importa si cantas bonito
Ajá. Sí, claro, por supuesto. ¡No, imposible! ¿Cómo cómo es? <chuckles>
El